Ừm, bạn ơi, mình, ờ, có một cái, ơ, cái thói quen nó cũng hơi <smacks lips> không tốt cho sức khỏe lắm. Ờ, nó nó là vậy nè, mình thì, ờ, là một cái người khá là có đam mê với lại các cái loại đồ uống có cồn, cho nên rượu bia đó bạn biết mà, cho nên là cứ, ơ <smacks lips> cứ giống như là mình hơi căng thẳng một chút xíu thôi là mình sẽ uống rượu bia, mà thực ra mình hổng căng thẳng mình cũng sẽ kiếm cách để mình uống, mình sẽ tạo lý do để mình uống. Nó gần giống như là một cái một cái mô thức mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài hông thay đổi được. Mà mình cũng biết là sử dụng nhiều rượu bia thì, ờ, đâu có tốt cho sức khỏe đâu, này hổng cần ai nói mình cũng biết. Mà khổ cái á bạn là cái thói quen này nó đi theo mình quá lâu luôn rồi, nên là giờ mình hông biết phá nó làm sao á bạn ơi, bạn có cái hướng nào đề xuất cho mình hông?
Ừm, sao vậy bạn? Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn á là muốn, a, phá vỡ cái thói quen này, đúng hông nè? Tại vì bạn nhận ra á là cái việc mà dùng, à, rượu bia quá nhiều thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe nữa. À thì mình rất là hiểu cái tâm trạng của bạn bây giờ luôn đó. Mà trước khi á mà đưa ra cái lời khuyên cho bạn á, thì mình cũng có một vài cái câu hỏi để dành cho bạn nè, thì hông biết á là bạn, ừm, đã bị phụ thuộc vào, à, bi ru bia rượu, à, ừm, khoảng bao lâu rồi nè?
Chà! Cũng khá lâu á bạn, chung là mình, ờ, bắt đầu uống từ hồi 18 tuổi. Mà lúc đó đó nha, thì, ờ, mình còn ờ, lúc đó sinh viên mà bạn, nên là mình còn làm việc, ờ, ở trong, ơ, những cái môi trường có nhiều rượu bia nữa. Hồi đó mình làm trong quán bar nè, cho nên là trời ơi, rượu bia là bạt ngàn luôn, lúc nào cũng, ơ, sẵn hai bên hết, cứ muốn là có uống thôi, thì nó củng cố cái thói quen này cho mình nè, tới giờ luôn cũng chục năm rồi đó bạn.
Ừm. Trời, tính la cũng, a, khá là lâu ha, cả 10 năm. Ờm, một phần nữa là cái lúc trẻ là do môi trường, đúng hông bạn? Do môi trường là, à, phải tiếp xúc với rượu bia nhiều nè, cho nên á nó cũng khiến bạn là, à, dùng những cái rượu bia nhiều, cho nên là cũng khó để mà phá vỡ cái, a, mô thức, phá vỡ cái thói quen này ha. À, mà hông biết á là thường là bạn uống vào, à, cái lúc nào? Là sau một cái chuyện cụ thể hay là bạn cảm giác trống rỗng thì bạn cũng tìm đến rượu bia nè?
Ừm, cũng hông có chuyện cụ thể nào đâu bạn, có nghĩa là thường là mình hơi buồn buồn xíu thôi, buồn vì lý do gì mình cũng uống hết, hoặc là căng thẳng vì công việc nè. Thì, ờ, ờ, đơn giản là cuối tuần tụ tập bạn bè anh em lại thì, à, uống, ơ, 2, 3 lon cuối cùng thành 2, 3 thùng. Đó, nên là nó, <tsk> nó cũng hơi khó kiểm soát á nói thiệt, tại vì bây giờ là nó thành một cái thói quen của mình luôn rồi đó.
Ừm. À. <chuckles> Ừm, à, là thành một cái thói quen rồi ha. Ban đầu á là thường là định uống 2, 3 lon là vì vui thôi, đúng hông nè? Nhưng mà sau đó đôi lúc là uống, ơ, nhiều quá đến là 1, 2 thùng luôn thì nó đúng là nhiều thiệt á nè, mà cũng, ơ, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nữa. À, mà hông biết á, thường là cái cái cái cảm giác mà khi uống xong á, ờ, bạn thấy là nó thay đổi như thế nào nè bạn? Là đỡ hơn một chút nè, hay là bạn, à, cũng cảm giác là bạn khó bỏ nó hơn?
Ừm. Thì, ờ, dĩ nhiên là khó bỏ hơn rồi đó bạn ơi, <laughs> tại vì, ờ, nói chung là sau khi mà mình, ờ, uống rượu, uống bia vô đi, thì mình cảm thấy cái người mình nó nhẹ nhõm liền nè, đó. Hoặc là nhìn thấy cái lon bia thôi, thấy cái ly bia thôi, là mình đã thấy nhẹ rồi, chứ chưa cần uống nữa bạn. Mà á nha, uống vô á, thì, ờ, những cái cảm xúc tiêu cực á, giống như là, nó bị, ờm, <tsk> bị, ờ, làm cho tê liệt luôn á bạn, lúc đó thì, à, à, lúc đó tự nhiên thấy người mình nó phấn chấn, vui vẻ. Mà đôi khi b xung quanh á, lại còn có mấy thằng bạn bè anh em nữa, ngồi nói chuyện phiếm một hồi, cái là từ buồn cũng thành vui luôn, bởi vậy nên là khó bỏ lắm bạn ơi. Mà bạn cũng biết rồi đó, mình thì, ờ, con trai mà, mình còn hơi, kiểu, nam tính độc hại nữa, nên là bình thường đâu có chia sẻ được cái gì với ai đâu, thì, ờ, có rượu, có bia vô thì nó là cái cách giúp mình giải tỏa luôn đó bạn.
<laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Ừm. À! Ừm, mình hiểu nè. Vậy là tính ra á, là bạn cũng hổng có phải là một người giỏi tâm sự, cho nên là mỗi lần buồn mà sẽ tìm đến rượu bia để mà dễ tỏ bày cái, a, nỗi niềm của bạn hơn đơn hơn, đúng hông nè? À, cho nên á là bây giờ cũng, à, khó bỏ thì mình cũng rất là hiểu cái tâm trạng của bạn luôn á. À, mà hông biết đi, gần đây nè, bạn đã thử, à, cái điều gì để mà thay đổi cái thói quen uống rượu bia chưa? Hổng biết là, à, mỗi lần mà thèm rượu bia đi, bạn có tìm đến một cái thức uống khác để mà thay thế nó hông nè?
Đúng rồi. Thiệt ra thì, ờ, mình cũng đã thử khá nhiều cách đó bạn, ờ, mình cố gắng là mình hổng uống nè, xong rồi mà bạn bạn biết sao hông? Nó khổ vậy nè, tự dưng cái cái lúc mà mình uống mình lại kêu mình hông uống, xong cái giờ mình, kiểu, vậy giờ làm cái gì? Bất quá biết làm cái gì nữa bây giờ? Hông có gì để làm hết giờ giờ này chỉ có uống thôi chứ làm cái gì nữa, cái là thành ra là cuối cùng cũng phải uống, cũng kiếm ra chuyện để uống à. Rồi sau đó nha, mình lại còn, ờ, thử một vài cái công thức mới, kiểu giống như là làm Kombucha đó bạn, đã biết cái món đó hông? Ờ, đó mình thì, à, thử thay thế nó bằng Kombucha, nhưng mà khổ cái á bạn, là thực ra công thức làm Kombucha với công thức làm rượu trái cây á, nó giống nhau dữ lắm, cái cuối cùng là Kombucha mình làm ra tới 18% nồng độ cồn lận.
Ừm. <laughs> Ờ, đúng rồi. Ừm. À, mình hiểu nè. Trời ơi, cũng cao quá ha. Vậy là nó nó cũng giống rượu bia rồi.
Cái là thành ra là Nó thật ra là nó hơn cả Soju đó bạn. <laughs>
Ừm, <laughs> cho nên là cũng, ờ, khá là khó bỏ ha, mặc dù là muốn, a, đổi sang một cái loại khác nhẹ hơn là Kombucha nhưng mà, à, lại pha chế ra thành rượu rượu trái cây, đúng hông nè? Và cái nồng độ cồn nó cũng cao nữa cho nên là, ừm, đúng thiệt á là, ờ, nó khủng hơi là khó bỏ, đúng hông nè? À, mà hổng biết á là thường ai là cái người mà ảnh hưởng đến cái thói quen này nhất nè bạn? Và nó cứ lặp đi lặp lại mà khiến bạn là trời ơi, khó bỏ quá, hình như theo mình nghĩ là chắc là bạn bè hả?
Đúng rồi. Chính xác luôn! Ừm, thiệt ra nha, đổ thừa bạn bè mình thì cũng hổng đúng, đàn ông tụi mình thì, ờ, đứa nào cũng, ờ, gọi là, khó bày tỏ như nhau cả thôi, cho nên là bản thân mình l cũng chủ động nhiều lúc lắm bạn. Kiểu, hông phải lúc nào bạn bè mình cũng rủ đâu, mà nhiều khi mình là người chủ động hỏi coi: "Mấy ông ơi, hôm nay có <tsk> có gì vui hông? Hôm nay có ai, ơ, tụ tập ở đâu hông? Cho cho cho tui qua làm vài ly cái, hỏi thăm anh em chút xíu thôi rồi về." Đó, là thường nó bắt đầu vậy đó bạn, thì chắc là cái nguyên nhân chính ở đây chắc là mình thôi chứ cũng hông ai, thiệt. <laughs>
À. <laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Ờ, mình rất là hiểu cái tình trạng của bạn nè, à, th chính ra á là do bạn thấy khó bỏ quá, mà bạn cũng hổng muốn là đổ thừa cho ai, đúng hông nè? Rồi đôi lúc bạn cũng là một cái người chủ động rủ mọi người đi uống, a, bia rượu cùng với bạn để mà, à, dễ nói ra cái cảm xúc của bạn hơn, dễ tâm sự hơn, và cũng, á, hổng có chắc chứa trong lòng quá nhiều nè, cho nên là mình rất là hiểu luôn á. À, thì hông biết á là mỗi lúc á bạn cảm giác như là bạn uống á, xong rượu bia đi ha, thì, à, bạn thấy á cái điều gì, ừm, khó bỏ nhất nè? Là do bạn được, ờ, giải tỏa cảm xúc của bạn, hay là bây giờ là bạn đã quá quen với lại rượu bia rồi?
Đúng rồi! Ừm, chắc cả hai á bạn, thì mình thì quen với nó quá rồi, nhưng mà cái chuyện mà giải tỏa cảm xúc rất là quan trọng luôn. Khổ một cái á bạn, là lúc đó thì giải tỏa cảm xúc thôi, nhưng mà sáng hôm sau á, trời ơi, người nó đừ quá trời đừ, làm đúng rồi bạn, làm việc thì mơ màng, người ngợm thì mệt mỏi, uể oải, mà trời ơi, giơ cánh tay lên toàn mùi bia không, rất là ghê luôn bạn ơi, đó.
Ừm. À, ảnh hưởng sức khỏe ha. Ừm. Ừm, mình rất là hiểu nè. Ừm, cho nên á là mình cũng có một vài cái lời khuyên để mà giúp bạn là phá vỡ cái mô thức này, phá vỡ cái thói quen mà uống rượu bia nó tiêu cực, nó cứ lặp lại như vậy ha. Thì á bạn có thể là bắt đầu với một cái bước bước nhỏ nhi, như là chèn khoảng dừng là 10 phút, khi mà á mỗi lần mà bạn muốn uống rượu bia đi thì bạn cứ hoãn nó lại 10 phút với một cái hành động thay thế là bạn có thể là, ờ, đi tắm đi tắm nước ấm chẳng hạn nè, hoặc là đi bộ quanh nhà để mà bạn, à, suy nghĩ là bạn có nên uống nữa hông? Nà bạn có thể là nhai cao su đó bạn. Thì thường á khi mà bạn nhai kẹo cao su á là cũng sẽ giúp giúp bạn là giảm cái cơn thèm uống rượu bia nè, à, thì á bạn cứ nghĩ á là, à, bạn không có phải, à, cấm đoán hoàn toàn đâu mà là làm chậm cái phản xạ là tìm đến rượu bia ngay lập tức á, thì mình nghĩ cái bước nhỏ này nó sẽ giúp bạn về mặt tâm lý nè, bạn thấy có ổn không?
Ô kê. Ừm, rồi, bạn nói đi. Ừm. Ờ, hướng này thì cũng, ơ, khá là thú vị đó bạn. Mình đang nghĩ là nếu mà mỗi lần mà mình, ờm, <tsk> mình, ờ, muốn uống rượu bia á, mà mình, ờm, gọi là, thay thế nó bằng một cái việc như là đi tắm đi, thì, ờ, có thể là sẽ có 2 trường hợp xảy ra, một là mình sẽ hông uống rượu bia nữa, mình sẽ giảm được cái thói quen này. May mắn á, còn nếu như mà hổng may mắn lắm, khả năng là mình sẽ tắm suốt ngày. Nhưng mà cứ để mình thử đi biết đâu nó hiệu quả sao, đúng hông bạn? Bạn còn hướng nào nữa hông?
Ừm. Ừm. <chuckles> <laughs> À, à. Ừm, ngoài việc đó thì bạn có thể tìm một cái, a, sở thích nào nè. Khi mà bạn buồn á, bạn có thể làm cái sở thích đó chứ hổng phải là cứ, ơ, tìm đến rượu bia rồi mới cảm giác là nhẹ nhàng hơn nè. Như là bạn có thể rủ bạn bè của bạn đi đánh cầu lông chẳng hạn nè, hoặc á là có thể, a, tham gia, à, những cái, a, những cái cuộc đua chơi xe chạy xe F1 chẳng hạn đó. Nó giúp bạn là cảm giác là thỏa mãn hơn khi mà, à, bạn, ờ, được, ờ, chạy nè, với cái tốc độ đó đó, thì mình nghĩ á là, ờ, nó sẽ giúp bạn là một người con trai mà bạn thích á, ờm, những cái đam mê á nè sẽ giúp bạn là thoải mái hơn khi mà gặp cái tình huống tiêu cực nè bạn.
Ừm, đây là một cái hướng cực kỳ đột phá luôn á, mình à, đây là lần <coughs> lần đầu tiên <coughs> sorry bạn, lần đầu tiên mà mình, ờ, nghe tới những cái đề xuất như vậy nè. Thì, ờ, có thể là mình cũng cũng sẽ thử coi làm sao, thật ra thì mình cũng chưa hình dung được là nó sẽ hoạt động như thế nào, nhưng mà đúng như bạn nói nha, là muốn phá vỡ một cái thói quen, một cái điều mà mình lúc nào cũng làm thì mình phải làm một cái điều gì đó nó mới mẻ, đúng hông nè?
Ừm. Ừm, đúng rồi, à, tìm một cái điều gì đó mới mẻ khiến bạn là có hứng thú hơn chứ hông phải là lúc nào cũng tìm rượu bia ngay lập tức nè, với lại á là bạn có thể là tìm cái nguyên nhân gốc để mà giải quyết nó nè, hoặc giải quyết cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái hoàn cảnh là khiến mà bạn buồn nè, thì á bạn cứ, ờ, cố gắng là đối mặt với nó chứ đừng có tìm đến rượu bia mỗi khi mà bạn cảm thấy là bế tắc quá khó chia sẻ quá nè. Thì mình nghĩ á là, à, khi mà bạn, à, tìm được cái hướng đi mới trong cái, a, ừm, cảm xúc của bạn á thì bạn sẽ bớt phụ thuộc vào những cái việc mà tiêu cực về rượu bia này bạn.
Ừm, cái hướng này mình thấy, a, rất là chí lý nha. Có lẽ như thời gian qua mình cứ lo nhìn vô những cái yếu tố ảnh hưởng ở bên ngoài, mà mình quên mất là nhìn lại vô trong bản thân mình, coi đâu mới là cái nguyên nhân gốc rễ, đâu mới là cái lý do mà khiến mình có cái, ơ, cái thói quen này, và cái gì đã củng cố cho nó, đúng hông nè? Ừm, những cái hướng này khá là hay nha bạn nha.
Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> <laughs> Và trong trường hợp như là bạn bè mà, ờ, rủ bạn ngay ngay trong cái lúc mà bạn cố gắng đây bạn, à, không có duy trì cái thói quen này nữa đó, thì bạn có thể là từ chối họ vào những cái cuộc mà, ờ, nó không bạn không có bu bắt quá là bắt buộc bạn đi nè. Thì mình nghĩ á cái việc mà giảm tần suất tiếp xúc với rượu bia nó cũng sẽ giúp bạn là, ờ, cải thiện và phá vỡ cái thói quen mà tiêu cực nó cứ lặp đi lặp lại như vậy nè. Với lại là mỗi lần á mà ờm, ừm, rượu á, thì bạn nên để ở cái chỗ mà khó trong cái tầm tay á, thì cái việc mà khó chuẩn bị cái đồ uống á, ờ, rượu bia nè, thì giúp bạn là sẽ chọn một cái món mà gần bạn và dễ uống hơn nè, ờ, như là h nước ngọt chẳng hạn, thì nó sẽ giúp bạn là cải thiện cái tình trạng này nè, và mình mong là những cái lời khuyên của mình sẽ giúp ích cho bạn nè.
Ừm, mình thấy những cái lời khuyên của bạn rất là chí lý nha, mình sẽ thử nó liền, để coi nó có cải thiện được cho mình hay hông. Cám ơn bạn rất là nhiều về những lời khuyên này nhé.
Ừm, cảm ơn bạn nha. Chào bạn.
Rồi, bye bye bạn.